عارف ال يعني باجيب الجِبَن دي الجبنة التركي، والجبنة الكيري ومش عارف إيه وكده.
بتسيَحّ كل الجِبَن طبعًا مع بعض.
وأروح أحُطُّهم في بس بالطريقة بقى اللي هي الإسكندراني بقى، اللي هو هي الكل ده كده بتتقفل عليه في العجينة بتاعة العيش وتخُش الفُرن، وتطلع زي الحواوشي الإسكندراني كده، بتبقى طعمها بُصّ أنا أنا بجد ما فيش حد داق منّي الساندويتش ده وقال لي الساندويتش ده خيش خيش بجد، كله اللي هو بي أنا الأكلة دي أنا جرّبت خليت ناس كتير تجربها معايا وبجد بتبقى جامدة أوي أوي ب
اه. إمم. صح. لحظة بس أيوه أيوه. الأكلة اللي أنت كنت بتقول لي عليها، اللي أنت قُلت لي خليتك تجرّبها. أيوه.
أيوه هي دي اللي أنا خ أيوه هي دي، بج بيبقى بُصّ أنا م من كُتر ما أنا باخدم الساندويتش أنا باحب لما أعمل آآ، حاجة أخدمها، فمن كُتر ما أنا باخدمه تلاقي الجبنة كده باظّة ومن كل حتة والموتزاريلّا بتشِد ومش عارف إيه، باحب أستخدم حاجات quality عالية جدًا، فمثلّا ممكن يكون الساندويتش الواحد متكلف 100 جنيه. فبجد <chuckles> آه وهو جِبَن يعني ساندويتش جِبَن في الآخر.
جميل. آه آه. ياه! أ وفي الآخر طب طب الوجبة دي بت ب بالنسبة لك يعني هو رغيف واحد كده خلاص تمام شبّعك؟ والّا بتحتاج تاكل منه كميات يعني؟ أعتقد إن أنت
لا لأ هو رغيف، رغيفين بالكتير أوي. يعني اللي هو بس كده وبعد كده تلاقي هو بيلكم أصلًا الرغيف ده. آآ حتى العيش أصلًا بتاعه بيبقى آه دسم جدًا، جدًا، جدًا يعني.
آه. إمم. دسم هو جدًا فيه كله جبن آه. طب ماشي أ يعني بقى في في حد مثلًا بقى كمان ي يعني كلّمني برضه عن آآ، إحنا ده ده الأكل اللي أنت بتاكله بالليل، لما تكون قاعد بقى بعد الفجر كده زي ما أنت قُلت بتاكله، بس بقى في الفطار، والغدا بتاكل الأكل طبيعي والّا برضه في افتكاسات معينة كده بتحب تعملها؟
يعني حت إمم. <giggles> باكل أكل طبيعي. <giggles> بُصّ هو أنا كده كده عشان باصحى من النوم متأخر فما ب أنا ما بافطرش أصلًا اللي هو يعني عندي عادة سيئة اللي هو أنا لازم أشرب كوباية قهوة قبل ما ناكل أحط أي حاجة في في بُقي، فبتسد نفسي عن وجبة الفطار دي أول حاجة، اللي هو وجبة الفطار دي كده كده بتروح، ولما ابتدي آكل أنا مثلًا لو أنا صحيت الساعة 15:00 كده والّا 14:00 ال اتنين اتنين كده، فبابتدي آكل مثلًا أو أجوع بعد كوباية القهوة دي بابتدي أجوع على الساعة 18:00، 19:00 فبرضه بس ما باكلش اللي هو ال يعني ممكن آكل معلقتين رُز كده وخلاص أو 3 معالِق، فبرضه عشان باشرب كوباية القهوة التانية بتاعتي بالليل برضه في المعاد ده، فأنا باشرب
ماشي. إمم. أيوه. جميل. إمم. بالضبط، فبتحَضّر بقى طبعًا ل للمعركة بتاعة بالليل بقى.